Ah, bueno, pues, yo creo que lo principal es también buscar esa satisfacción en en ti mismo, ¿no? O sea, al final, eh, hablando un poquito más de tanto lo que tú haces como lo que yo hago, que es es un tema muy dedicado al arte, am, creo que sí, evidentemente, puedes puedes hacer al una obra grande, una obra maravillosa y que la gente te la aplauda. Ah, pero pero al final de cuentas, eh, que qui ya es muy válido, ¿no?, buscar ese como apoyo su eh, superficial, digámoslo de una forma, muy muy de una tercera parte que porque obviamente se siente bien, ¿no?, que alguien te te diga, ¿no?, que tu tatuaje, que tu dibujo está muy bonito y blablablá. Ah, pero sobre todo es como entender esa satisfacción personal de lo estoy haciendo porque busco mejorar, lo estoy haciendo porque a mí me apasiona esto y así nadie más lo vea en en en el mundo, pues, vaya, a mí me está dando esa satisfacción de ver que está ahí, de ver que lo estoy logrando y y si a lo mejor para otras personas es como, ah, pues está bien, ¿no? Y y y ya está, pero para ti implica, pues, esas horas de esfuerzo, eso que que al final no nada más es en lo que haces esa pieza, ¿no?, sino todo el tiempo que ya te ha llevado aprender y aprender ajá, hasta llegar a ese punto de poder hacer algo algo que te encante, ¿no?
Sí. Ujú. Sí. Ujú. Claro. Sí, pues, sí. Ujú. Exactamente Exactamente. Y es que, este, lo decía Mark Twain en en uno de sus libros: "El secreto para salir adelante es empezar". O sea
Sí, claro.
Sí, o sea, no no no hay por qué, no no no no hay mayor, eh, bloqueo, siento yo, creativo o lo que tú quieras, ¿no?, que uno mismo, estarás de acuerdo.
Sí sí sí, totalmente. Si tú te pones esa traba de no quiero continuar, pues, al final
Eso, la esa traba, exacto.
Sí sí sí, estoy totalmente de acuerdo.
Bueno, mira que me me llevo mucho, este, me encanta mucho siempre escuchar compañeros, este, artistas, eh, digo, tú má tú eres más que yo, obviamente, yo yo no le muevo tanto, yo nomás dibujo y ya. <laughs> Pero
Ujú. No no no, para nada, o sea, al contrario, es una gran técnica poder poder tatuar, es difícil, no cualquiera lo hace, incluso sabiendo dibujar.
<laughs> Gracias, gracias. <laughs> Gracias. Te animo a que te invites, ¿eh? Si te late este mundillo de tatuajes es muy bueno, y y yo sí me quedo con, eh, lo lo primerito, ¿no? Este este reto que hablamos, yo sí me quedo con eso.
Sí. Sí sí sí, sobre todo. No, sí, al contrario, muchísimas gracias por por estas preguntas tan interesantes. Es muy bueno siempre poder platicar con un un colega artista y y compartirle como otro punto de vista, ¿no? Muchísimas gracias.
Ujú. Claro. <laughs> Siempre. A ti, chao.